อา รวมถึงนักกีฬาเอง ผมว่าก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะ เรื่องของแฟชั่น อะไรอย่างเงี้ย เราก็อาจจะเห็นเนาะ นักกีฬา F1 ที่เป็นแฟชั่น อ่า เดินเข้าเป็นแฟชั่นที่ไม่เหมือนใครอย่างเงี้ย หรือว่าจะเป็นแบบพวกรองเท้าของนักกีฬาอย่าง Jordan ใช่ไหม? อย่าง Jordan อย่างงี้ อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเป็นศิลปินอย่าง Virgil พวกนี้มันมีอิทธิพลหมดเลยครับ ใช่
ครับ อืม ครับ โอ้โฮ ครับ ครับ อ๋อ แล้ว แล้วอย่างนี้ถ้ามองในมุมของตัวคุณเองล่ะครับ คือคิดว่าถ้าลองให้นึกดูดีเนี่ย เอ่อ ได้รับอิทธิพลจากคนดังด้านไหนเป็นพิเศษไหมครับ? หรือ เอ่อ ทางไหนเป็นพิเศษไหมในชีวิตอาจจะสักคน 2 คนได้ไหมครับ?
ครับ อือฮึ อ่า ของผม ของผมมีนะ ของผมจะมีอยู่บ้าง แต่ว่ามันจะเป็นอิทธิพลที่ ของผมจะเป็นอิทธิพลในการเล่นดนตรี อา ของผมเนี่ยจะได้จาก John Mayer เป็นหลักเลย
ครับ อ๋อ ครับ โอ้ John Mayer ครับ ครับ ก็โซโล่ยาว ๆ รินลีบ
ใช่ ผมจะได้ความแบบว่า เป็น Country เนาะ มี Blues ที่เป็นลักษณะของ Jimi Hendrix เข้ามาแบบนี้ ทำ ทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้อิทธิพลในการเล่น แล้วก็ในการที่ผมอยากเล่นครั้งหนึ่งผมจะมีความแบบ ใช้สไตล์ประมาณนี้ครับตลอด ส่วนเรื่องการแต่งตัวเนี่ย ผมสบาย ๆ ครับผมไม่ ได้ ซีเรียส ซึ่งการแต่งตัวเท่าไรเลย ผมก็เลยไม่น่าจะมีมากขนาดนั้น
อ๋อ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม แล้ว John Mayer นี่ฝึก ฝึกเพลงไหนเป็นพิเศษไหมครับ แบบ เอ่อ Gravity อะ อะไรอย่างงี้ไหม? หรือว่า
อะฮะ ผมชอบ Stop This Train ครับ มากที่สุด
อ๋อ Stop This Train โอเค ๆ อืม ใช่เนาะ คือมันอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มที่มี ความมี อ๋อ มีความเป็น Country พอสมควรเลยนั้นเหรอ อันนี้ อืม ๆ ๆ ครับ โอ้ ยังไงต้อง ต้องขอบคุณมากที่มาร่วมแบ่งปัน เรียกว่านี แนวคิดต่าง ๆ นะ ที่แบบว่าคนดังเนี่ยเข้ามามีอิทธิ ธิพล ต่อชีวิตของใครหลาย ๆ คน รวมถึงแฟน ๆ คลับด้วย ทั้งในแง่การแต่งตัว การใช้ชีวิตหรือรวมถึง เอ่อ งานอดิเรกด้วย ก็ยังไงตรงนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันครับ
ใช่ ๆ เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เนื้อหามันกินใจด้วย ใช่ ๆ อือฮึ ใช่ครับ อะฮะ